Ờ, bạn ơi, đợt này mình đang gặp những cái vấn đề về liên quan đến cái giấc ngủ của mình ấy, mình nghĩ là có vẻ là từ cái căng thẳng công việc của mình mà ra, nà, mình cảm thấy là cái chất lượng giấc ngủ của mình nó không được tốt lắm và, ừm, ừm, mình khi mà mình ngủ thì đầu mình cứ liên tục thường suy nghĩ về công việc ấy bạn. Và thêm vào đấy là, ừm, đúng rồi, và, ừm, thật ra mình ngủ với em gái của mình, ờ, mình với em gái của mình ngủ cùng chung phòng ấy, thì em gái của mình cũng bảo là, ừm, lúc ngủ mình rất là hay nói mớ ấy, mình hay liên quan đến công việc, kiểu, một vài từ ngữ nó, kiểu như là, ngẫu nhiên thôi nhưng mà có nhưng mà v là liên quan đến công việc ấy bạn. Đấy, và, ừm, ờ, sáng hôm sau dậy, ừm, thì mình, ừm, cũng cũng cảm thấy khá là mệt mỏi và mình cảm giác là nguyên một đêm mình cũng hình như là vẫn suy nghĩ về công việc hay sao ấy, đó, nó l nó đi theo mình vào tận trong giấc ngủ ấy, thì không biết là bây giờ mình nên làm thế nào có thể cải thiện được cái vấn đề đấy nhá?
Ừm. No thế! Ừm, ừm. Ôi, căng thẳng vậy luôn! Trời đất! Ừm, mình hiểu. Rồi, thật sự là nghe bạn nói về việc bạn khó ngủ, phải áp lực về công việc mình cũng cảm nhận được cái sự mệt mỏi đó rất là thật, bởi vì khi cơ thể nằm xuống nhưng mà đầu óc nó vẫn không ngừng, không dừng ấy, và cái cảm giác như mình không thực sự được nghỉ ngơi, thật sự đó cái việc này nó sẽ rất là dễ khiến cho bạn, ờ, rơi vào cái tình trạng nếu mà để lâu ấy nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ rất là trầm trọng cũng như là sức khỏe của bạn. Thế mà để nắm rõ hơn về cái tình hình của bạn ấy, thì bạn có thể cho mình hiểu, ờ, biết thêm đó là việc này nó xảy ra từ khi nào nhỉ? Và tần suất bạn, kiểu, bị suy nghĩ về cái công việc rồi là nói mớ, à, công việc khi mà ngủ ấy, thì nó xảy ra thường xuyên như thế nào?
Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thực ra thì, ờm, mình nghĩ là chắc là khoảng tầm 6 tháng nay ấy, đấy là mình bắt đầu gặp phải ừm, phải phải cái vấn đề này, ờ, cụ thể nhá, là khi mà mình mới được, ờm, ờm, mình mình mới xin, ờ, đề xuất công ty cho mình sang một cái team này mà mình muốn làm việc ở bên đó ấy. Đó, m mình cũng quan sát một thời gian rồi và khi mà mình sang cái team mới này thì cái khối lượng công việc nó b bắt đầu là nó nhiều hơn, đấy, nó là và mình cũng được giao những cái trọng trách nó cao hơn, nên là, ờ, mình mình bắt đầu phụ trách những cái phần mà nó cũng khá là quan trọng, và nó cũng nó cũng lớn ở trong một cái vụ việc ấy. Đấy, thế cho nên là mà thực ra ấy, mình thì lại chưa có quá nhiều kinh nghiệm, và, ờ, ừm, khi mà làm việc như thế ấy thì mình cũng cần phải cố gắng rất là nhiều, và cũng cần phải nghiên cứu rất là nhiều, ờ, gây ra cho mình, ừm, đôi khi là công việc nó sẽ Ừm. Đúng rồi, làm cho mình rất là lo lắng, và cái khối lượng công việc nhiều quá ấy, thì đôi khi mà mình mang về nhà mình làm ấy cũng chưa hết, là mình rất là lo lắng hôm sau mình phải làm như thế nào để cho xong, cho kịp deadline, đấy, dẫn đến việc là kể cả đến khi đi ngủ thì cũng mình vẫn ám ảnh về cái việc đấy.
Ồ, khá lâu đấy. Nhiều hơn. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Đúng vậy, đúng vậy, hiểu. Cái căng thẳng, lo lắng. Nhiều vậy luôn. Ừm, động công nhận là đặc biệt là cái giấc ngủ của mình nó rất là dễ ảnh hưởng bởi, ờ, yếu tố căng thẳng khi mà về công việc, đặc biệt là khi mà bạn, ờ, lại chuyển sang một cái, a, gọi là, cái mảng mới, đúng không? Một cái trách nhiệm to hơn, một trách nhiệm lớn hơn mà mình lại chưa có kinh nghiệm nên là cái việc mà bạn lo lắng cho cái công việc của mình như cái cho cái dự án thì cái điều đấy nó cũng là điều rất là dễ hiểu thôi, thế tuy nhiên là bây giờ cái vấn đề là bây giờ nó xảy ra khá là lâu rồi ấy, 6 tháng, khá là trầm trọng rồi đấy, thế nên là mình cũng cần phải, à, có những cái biện pháp để giải quyết ngay. Thế thì bình thường ấy, bạn có cái thói quen gì trước khi mình đi ngủ không? Ví dụ là bình thường ấy, mình ngủ vào lúc mấy giờ ha? Và trước khi đi ngủ mình có sử dụng các cái thiết bị điện tử nào không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác! Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ô kê. Ừm. Ừm. À, thực ra thì mình thì cũng có bởi vì làm, ờm, thực ra trước khi đi ngủ ấy thì mình cũng đã, ơ, mình cũng làm thêm một vài công việc nữa và cũng đôi khi là cũng xử lý cái phần công việc của công ty khi mà mình chưa làm xong ấy. Đấy, cho nên là cũng, gọi là, dùng, ờ, dùng máy tính cái thời gian trước khi ngủ một lúc, đó, và sau khi mà mình dùng xong thì có những cái hôm mà mình cảm thấy là mình cũng chưa buồn ngủ lắm ấy, thì mình cũng dùng điện thoại mình xem phim hoặc là mình lướt mạng xã hội một chút. Đúng rồi, bởi vì là nói thật là đi làm cả ngày rồi thì đương nhiên là cũng phải có những cái lúc mà mình giải trí ấy, mình cũng muốn giải trí ấy, đấy thế cho nên là, ừm, chắc chắn là cũng phải dùng điện thoại rồi, đó.
Ừ, được. Ừ, mình hiểu. Ờ, ờ, ra là vậy. Căng thẳng mà. Đúng rồi. Thì tuy nhiên là mình nghe bạn chia sẻ thì mình thấy là áp lực công việc khá là nặng, khá là lớn ấy thực kh khi mà bạn, ừm, phải mang cả công việc về nhà và xử lý cả trước khi mà đi ngủ như thế. Thế thì ngoài cái việc đó ra, thì ví dụ như là mình ngủ cùng em em gái ấy, thì cái việc của em gái đấy, ví dụ em có học hành hay là, à, các cái hoạt động của em nó có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của bạn không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, thực ra thì không, bởi vì là mình thì thường sẽ là người thức muộn hơn em gái của mình ấy, đó và nó cũng đã học xong, ơ, ừm, ở một cái phòng khác rồi cho nên là c cũng chỉ đến lúc đi ngủ thì bọn mình mới dùng chung phòng với nhau thôi và, ờ, nó cũng thường là sẽ xong công việc trước mình nên là, ừm, thực ra là mình sẽ là người ngủ sau ấy và nó cũng không ảnh hưởng gì đến mình cho lắm.
Ờ, đúng vậy. Ờ, mình hiểu. Rồi, thế thì bây giờ ngoài cái việc đó là mình phải mang công việc về nhà và xử lý cả công việc trước khi mình đi ngủ như thế ấy thì, ờm, mình biết là cái vấn đề này nó rất là ờ, mình biết là công việc của bạn đang dồn lại deadline và khối lượng là quá nhiều như thế, thế nhưng mà bạn đã thử cách nào để cải thiện về việc là mình sẽ cố gắng làm hoàn thành công việc trước, ưm, ở công ty không, và đã cố gắng xử lý công việc xong xuôi để mình không không mang về chưa? Hoặc là bạn đã thử nào để mà, à, mình giảm bớt cái khối lượng công việc, hay là chia nhỏ cái công việc để mình đỡ mang việc về nhà không? Bạn đã thử cách nào để giảm tải chưa?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, à. Ừm, nó thực ra thì mình cũng có thử chứ, thực ra, à, nếu ừm, cũng không ai muốn cái việc mà mình, ờ, lại mang việc về nhà để làm. Bởi vì là, ờ, nó ảnh hưởng đến cái cái lịch trình cá nhân và cũng như là cái thời gian cá nhân của mình, thời gian nghỉ ngơi của mình ấy. Cho nên là đương nhiên là ở công ty thì mình cũng sẽ cứ luôn luôn là cố gắng hết sức để hoàn thành công việc trước. Ờ, c ở trong công ty thôi, gói gọn trong công ty thôi và không phải mang về nhà. Nhưng mà đôi khi cũng có cái khối lượng công việc mà nó quá nhiều, thì, ờm, không mặc dù là không ai bắt buộc, thế nhưng mà nếu như mà mình không làm ấy, thì mình c sợ là đến hôm sau nó không kịp được ấy bạn, nó không thể xong được. Đó, thế cho nên là mình cũng sẽ cố cố thêm. Đó, và bởi vì là cái khối lượng công việc thì đôi khi là mình không thể kiểm soát được, đó, nên là, ừm, ừm, cũng không biết phải làm thế nào để mà có thể là xong cho nó, ừm, cho nó phù hợp được ấy, và mà vẫn, kiểu, như là, dư giả ra một tí thời gian nghỉ ngơi cho mình được ấy. Đó, thế nên là, ờm, mình thì cũng chưa thử chưa thử bao giờ nên là cũng không biết làm thế nào cho nó tốt hơn được ấy.
Đúng vậy. Rồi. Tính xác. Ừ, mình hiểu. Rồi. Ừ, khó nhỉ? Ừm. Rồi, mình hiểu. Thôi. Ừm, thế thì về bây giờ mình nói thêm về một xíu về cái vấn đề là mình có cái thói quen là s sử dụng điện thoại trước khi ngủ đi. Ờ, ngoài việc là sử dụng máy tính để, gọi là h xử lý công việc nốt trước khi đi ngủ nữa rồi thì, bạn còn có cái thói quen đấy sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ nữa để giải trí, bởi vì mình nghĩ, ờ, mình đi làm căng thẳng một ngày như thế rồi thì mình phải giải trí một xíu, đúng không? Thế tuy nhiên là bạn, à, ừ, ừm, thường sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ khoảng bao lâu? Mình có bị, ờ, sử dụng nhiều quá không?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. À, mình thì, ờ, nói chung là tùy vào cái, ơ, cái tình trạng của mình tối hôm đấy. Nếu như mà là mình, ờ, ờ, cảm thấy là mình chưa quá buồn ngủ ấy, thì mình sẽ dùng điện thoại trong khoảng là chắc là, ờ, 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Đấy, tại vì cũng nhiều khi là mình cũng xem phim thì mình cũng phải xem hết 1 bộ phim, một một tập phim chứ, đúng không? Đấy, thế mà tập phim hoặc là mình mà có lướt mạng xã hội, mình hóng hớt cái gì đấy trên mạng chẳng hạn, thì cũng rất là tập trung, cũng không để ý thời gian đâu. Và, ừm, đấy, đến đến cái lúc mà mình buồn ngủ thì mình sẽ tắt điện thoại và ngủ luôn thôi.
Mà h rồi, mình hiểu. Lâu vậy. À, phải xem hết bộ. Đúng, đúng, đúng. Rồi, mình, ờ, sau khi mà được bạn chia sẻ, mình khá nà hiểu rõ cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Thứ nhất là khiến cho cái giấc ngủ của bạn, ờ, nó kém đi, chất lượng giấc ngủ cũng kém đi đó và não bộ mình thật sự là căng thẳng, ngay cả khi núc ngủ nó cũng không được thư giãn. Thì chủ yếu vấn đề phát sinh từ cái việc đó mình quá căng thẳng với cái công việc, với những cái áp lực mà mình đang phải, à, xử lý về cái công việc ở trên văn phòng như thế. Thế tuy nhiên là mình nên có thể làm thế nào đó đã, đưa công việc ra khỏi đầu. Ờm, thứ nhất là thay vì nhá bạn sử dụng, ờ, máy tính để xử lý công việc khi mà mình đi ngủ, thì mình có một cái mẹo đơn giản như thế này nhưng mà nó rất là hiệu quả, đó là trước khi đi ngủ ấy, bạn hãy viết ra gi viết ra giấy nhá. Thứ nhất là bạn viết ra giấy những việc mà bạn còn đang dang dở này, ờ, cần xử lý này và những việc bạn cần phải làm, <tsk> ờm, vào ngày mai. Thì khoa học ấy gọi đây là cái bộ nhớ ra ngoài, bộ nhớ ngoài đấy, thì khi mà bọn mọi thứ nó nằm trên trên giấy, thì não bộ mình nó s tự sẽ cố gắng là, à, nó sẽ gạt bỏ những cái thứ đấy ra khỏi trong đầu, nó sẽ không khiến cho bạn phải suy nghĩ đến nó trước khi bạn đi ngủ nữa, bởi vì bạn đã viết rõ ra nà những việc còn đang dang dở ngày hôm nay này, và những việc ngày mai phải làm và có thể ghi rõ hơn bạn cần làm những cái gì, thì khi bạn đã nghĩ một lần rồi thì trước khi đi ngủ ấy, cái não bộ của mình nó sẽ không phải nghĩ nữa. Và khi mà bạn viết ra giấy thì bạn cũng hạn chế việc sử dụng máy tính, mà máy tính thì nó có thể ảnh hưởng ngay, khiến cho cái não bộ của bạn kích thích hơn vào cái tầm buổi tối, nó cũng sẽ rất là khó ngủ. Thì cái cách này bạn hoàn toàn có thể thử và, ờ, và áp dụng ngay nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, cũng hay. Ừm. Ừm. Ừm. A, vậy hả? Ừm. Ừm. À, hợp lý nha! Ừm. Ừm. Ừm. À, cái này cũng hay đấy! Mình chưa bao giờ là mình biết về cái kiến thức này trước đây đâu. Đó, cho nên là nói đúng thật ra là có những hôm mà thật sự là tắt máy đi bởi vì là mệt thôi, chứ còn cũng chưa dứt được cái suy nghĩ về công việc đâu ấy. Vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ về nó thôi, cho nên là cứ mang theo nó đi ngủ và lo lắng, ơ, ừm, thấp thỏm cả đêm luôn ấy. Ừm, ô kê, mình sẽ thử áp dụng cái cách này xem nhá.
Thử đi. Đúng, đúng rồi. Vào cả giấc mơ mà. Đúng thật. Và cái thứ hai là cái mẫu này mình sẽ đưa cho bạn đó là bạn làm sao phải cố gắng là điều chỉnh thói quen trước kh khi đi ngủ đi, thực sự nó rất là nhỏ nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả đó. Ờ, bạn không cần phải thay đổi quá nhiều cùng một lúc đâu, đó là chỉ cần nhá bạn tắt điện thoại trước khi bạn đi ngủ 30 phút. Ờm, hoặc là khi mà mình muốn giải trí thì mình cũng không xem không nên xem quá 1 tiếng, và mình, ờ, sử dụng, mình cài đặt nhá, mình cài đặt điện thoại về màn hình màu vàng để tránh cái ánh sáng xanh của điện thoại, nó khiến cho não bộ mình nó kích thích rồi là nó ảnh nó khiến cho mình tỉnh táo vào cái khoảng thời gian đấy, nhá. Thì tốt nhất là tắt điện thoại trước khi đi ngủ 30 phút. Còn nếu mà mình vẫn muốn giải trí thì chuyển, ừ, chế độ màn hình sang chế độ màu vàng, để giảm ảnh sáng xanh. Và thứ hai là mình cố gắng tạo cái nghi thức trước khi mà đi ngủ, tức là một cái chu trình để mà cơ thể nó nhận ra mình đã đã đến giờ đi ngủ rồi, phải đi ngủ thôi. Đó, thì ví dụ như là bạn hoàn toàn có thể rửa mặt này, sau đó uống một cốc nước ấm, sau đó tắt đèn dần hoặc là chỉnh đèn dần dần mờ dần và tập hít thở, tập hít thở nhẹ, ờ, sau đó là mình mới lên giường đi ngủ. Thì lúc đấy não bộ mình sẽ hiểu hiểu rằng là, à, đến giờ đi ngủ rồi, thì lúc đấy nó sẽ thư giãn hơn là việc mà bạn cứ cầm điện thoại, rồi là cứ nằm và lướt điện thoại, rồi là lướt các cái trang mạng xã hội, thì nó sẽ không thể nào biết được đấy là thời gian ngủ đâu. Nên bạn hãy cố gắng điều chỉnh những cái thói quen nhỏ trước mà trước khi mà mình đi ngủ ha.
Ừm. Ư, ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ờ, hợp lý nha! Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. À, cái này cũng cũng hay này. Mình cũng mình nghĩ là mình cũng sẽ co gọi là lưu ý nó lại để có thể thay đổi, bởi vì mình cũng không nghĩ là cái việc mà sử dụng điện thoại nó lại ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình đến như thế đâu. Mình cũng chỉ nghĩ là, ờ, cái việc ngủ là một cái việc rất là bình thường, khi nào mà mình buồn ngủ thì mình ngủ thôi. Nhưng mà như bạn nói vừa rồi ấy, đó, thì cũng có những cái cách có thể là cải thiện được cái giấc ngủ của mình, đúng không? Và dứt cho mình cái suy nghĩ về công việc đi, để có thể có ngủ ngon hơn. Ờ, mình mình thấy là rất là hợp lý đấy. Ừm.
Ồ, rất là ảnh hưởng đấy chứ. Đúng, đúng vậy. Đúng. Rồi. Với cả là cái vấn đề của bạn ấy, là cũng hơn 6 tháng rồi, nó khá là nghiêm trọng rồi, nên là nếu mà mất ngủ lâu hơn nữa thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nha. À, điều đấy rất là nên làm đấy.
Ừm. À, ô kê. Ừm, ô kê, ô kê. Mình sẽ, a, đi lưu ý những cái vấn đề này nhá, và có thể làm mình sẽ theo dõi kỹ hơn về cái tình trạng của bản thân. Nghe cảm ơn bạn rất nhiều vì lắng nghe và đưa ra những cái lời khuyên vừa rồi cho mình nha. Tạm biệt bạn.
Rồi, cố gắng ha! Ừm, chào bạn ha!
Ô kê.